Senti allora, uhm, parlando un po' di streaming no, ehm, volevo sapere: cos'è che pensi rispetto al fenomeno del binge-watching e dello streaming?
Allo a parte che io sono una fan numero uno del delle serie tv, film e quindi di conseguenza anche lo streaming, perché effettivamente è lo strumento più facile e comodo forse anche per guardare, mhmm, programmi televisivi; però dall'altro lato penso che sia da un lato toglie molto, cioè, molta attenzione dal cinema, cosa che a me piace molto sinceramente. Cioè secondo me è un'esperienza completamente diversa e insostituibile.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. E' vero. Al 100% è verissima questa cosa.
Ehm, e poi il fatto che cioè a me ad esempio manca quando ero più piccolina, il fatto che magari accendevi la tv e c'era solo quel determinato programma, quindi dovevi guardare per forza quello. E non è che stavi lì a cercare per mezz'ora cosa guardare. Cioè guardavi quello, che ti interessasse o meno magari lo continuavi a guardare. Magari c'era anche la pausa della pubblicità, ehm, cioè era un'esperienza completamente diversa. Invece ora il fatto
<chuckles> Sì. È vero. E poi dovevi aspettare, mhmm, da una settimana all'altra per il nuovo episodio. <giggles>
Esatto, esatto, esatto quindi è un peccato magari avere tutto subito sai, s quando hai tutto subito non non lo apprezzi più così tanto. Quindi questo penso che sia, uhm, una una cosa un po' negativa. Però sicuramente cioè la comodità di guardarsi una serie tv, cioè in 5 secondi poi tutta, magari anche di seguito, ehm, è bello alla fine.
Sì, sono Allora sì, son d'accordo con te nel senso che, effettivamente, sicuramente, ehm, distrae, come dicevi tu, dal cinema e infatti, ehm, forse una soluzione può essere anche quella di bilanciare, quindi magari andare a vedere, ehm, almeno, non lo so, 1 volta al mese o un paio di volte al mese, un film al cinema in modo tale da, come dire, contribuire, ehm, <smacks lips> finanziare, insomma, <chuckles> anche l'industria cinematografica oltre al fatto che effettivamente, come dicevi tu, è tutto un altro tipo di esperienza perché, chiaramente, al cinema ti ritrovi con, ehm, un audio completamente diverso, ehm, sei al buio. Uhm, poi vabbè, bello anche il fatto di dire: "Cosa faccio stasera? Vado al cinema, no", quindi è tutta un'altra cosa rispetto a stare in casa. Però come dicevi anche giustamente tu, eh è comodo riuscire ad avere tutto a portata di mano e magari poter vedere tutta una serie tv, ehm, tutta d'un fiato. Ma, mhmm, volevo chiederti: quando è nata questa passione per lo streaming? C'è una serie tv in particolare che ti ha iniziata a questo mondo?
Sì. Esatto, sì, sì, sì. Esatto po Ehm, allora sì, ed ero abbastanza piccola, cioè avevo forse 12, 13 anni. E la prima serie che ho visto, è stata Lost, che non so se si conosci, è un po' vecchiotta, è tipo del 2003, 2004 però, ehm, da come è fatta
Mh-mh. Oh, okay, no, non la conosco. Parla di un'isola, delle persone che si perdono su un'isola, un aereo che precipita?
Si. Esatto, esatto. E ovviamente, cioè essendo che avevo la possibilità di guardarlo in streaming, l'ho vista tutta di seguito. Quindi poi da lì, ho iniziato, magari, penso di vedere altre serie TV, e infatti io ad esempio preferisco quelle che hanno tante stagioni, rispetto a quelle che ne hanno poche.
Okay. Okay, proprio perché così fai un'esperienza a lungo a lungo termine?
Ehm, allora Esatto, poi a me piace magari: segui il il percorso dei personaggi, anche perché magari magari te ne te ne affezioni anche un po', e magari c'è anche un'evoluzione quindi sia proprio bello, ecco, sicuramente guardare queste serie TV lunghe, però cioè sarei un po' incoerente, perché alla fine, uhm, sono fan di serie lunghe, però se ad esempio mi uscisse 1 stagione, ogni 2, 3 anni, sicuramente forse smetterei di guardarla, cioè ad esempio appunto
È vero. <scoffs> Perché ti disincentiva?
Esatto, cioè un esempio è capitato con The Walking Dead, che quando l'ho iniziato a guardare io, c'erano circa 8 stagioni, poi le stagioni nuove uscivano ogni 2 anni e da lì l'ho l'ho bloccata. Quindi
Certo, perché ti ti ti dimentichi anche le cose forse?
Si esatto, poi magari essendo che cioè tendi a guardarla, magari, di seguito, uhm, sei più coinvolta, quindi magari ti ti prende un po' di più. Una volta che magari esce una stagione dopo 3 s 3- 3 mesi o anche banalmente dopo 3 anni quel quell' hype o comunque quella voglia di guardarla, non è più la stessa.
Sì, diciamo che forse le tempistiche ideali tra 1 pu è meglio forse avere 1 puntata ogni settimana, ma continuativamente, magari per 3 o 4 anni di seguito, piuttosto che avere 10 puntate disponibili quest'anno, e poi aspettare 2 anni per le prossime 10 puntate.
Si. Esatto. Esatto, esatto, però alla fine
Quindi potrebbe essere interessante proprio cambiare la distribuzione nel tempo, uhm, proprio a livello di, ehm, piattaforma che ti mette a disposizione 1 episodio per settimana, però in maniera continuativa.
Esatto, esatto, però alla fine purtroppo dipende anche dai tempi televisivi della produzione, quindi, ehm, per quanto sarebbe bello non è possibile, però penso e ho notato un po' una differenza da quando magari, ehm, si ne parla di più sui social magari di serie tv, magari, uhm, persone che dicono opinioni, la consigliano eccetera, nonostante magari le stagioni escano anche dopo anni, torna magari l' hype su quella serie o su quella stagione e quindi la le persone tendono a continuare a guardarla e a non perdersi più, quindi l' hype lo costruiscono magari anche le persone che la consigliano, danno un'opinione e quindi ti invoglia di più a tornare a guardarla.
Certo. Certo. Certo, certo, ehm, rispetto un po' al fatto che sei appassionata di streaming, innanzitutto ti chiedo qual è mhmm, mi hai detto qual è stata la serie che ti ha un po' introdotta a questo mondo e ora ti chiedo qual è la serie invece la tua proprio preferita e ti chiedo anche, ehm, <smacks lips> visto che sei un'appassionata di streaming, ti capita magari a volte di chiuderti per tanto tempo in casa per finire una serie e quindi di andare un po' a ridurre quelle che sono le tue interazioni sociali?
Ah, bella domanda! Allora, la mia serie TV preferita non saprei dirtela perché ce ne sono varie, ehm, quindi però mi è capitato, ad esempio, di riguar
Mh. Okay. Fam se vuoi puoi farmi anche un podio, eh.
Ah, okay. <chuckles> Allora, te ne dico varie: ehm, vabbè, a m mi è piaciuta molto la re le regole del delitto perfetto.
<chuckles> Vai. Mh-mh.
Ehm, poi vabbè, The Walking Dead mi era piaciuta molto. Poi, uhm, Peaky Blinders, anche Breaking Bad, cioè son son serie, alla finem se noti, anche molto lunghe, quindi sei, otto stagioni, ehm, la seconda domanda che mi avevi fatto qual era?
Mh-mh. Sì. Era, mhmm, se ti è capitato poi, mhmm, visto che sei appassionata, di ritrovarti per tanto tempo chiusa in casa per finire una serie andando un po' a, come dire, ridurre, ehm, le tue interazioni sociali, le tue uscite.
Ah, sì. Allora, non ho non mi è mai capitato, però mi è capitato magari di stare anche sveglia anche molto tardi, solo per finire la serie e ho sempre magari cercato di utilizzare le serie TV e i film anche come un modo per iniziare una conversazione con altre persone, quindi cerco di f creare magari un legame, ecco, magari ci scambiamo opinioni o ad esemp con una mia amica tendiamo spesso a consigliarci serie TV, documentari, film e ci piace anche andare al cinema insieme, quindi sicuramente cerco di utilizzarlo come come punto di di riferimento e come punto di legame.
Okay. Ma bellissima questa cosa! Incontro. Bello questo perché, comunque, si crea anche il modo di, uhm, anche poi riflettere su determinati argomenti o magari, non lo so, capita anche di riuscire ad andare al cinema a vedere un determinato film, poi magari fanno, ehm, una, mhmm, riproduzione di u un determinato film. Per esempio, ehm, poco tempo, fa hanno hanno riproiettato Odissea nello spazio che è un film m molto vecchio, però, sicuramente, è un punto d'incontro per le persone appassionate che vanno a rivederselo volentieri anche se l'hanno già visto, no? Quindi <smacks lips> bella questa cosa che dici sul fatto che diventa un punto d'incontro.
Esatto. Esatto, infatti Assolutamente. Infatti, cioè, ad esempio, io non non sostituirei mai lo streaming per quanto sia comodo, bello, cioè veramente, col cinema, cioè come cioè, secondo me, il cinema è tutt'altra cosa. Infatti, non so come certe persone magari preferiscono stare a ca è vero, è bello stare a casa con la copertina, la TV, eccetera, però anche il fatto di andare al cinema, cioè hai uno schermo enorme, la musica, i suoni, anche i colori son completamente diversi, poi atmosfere in cui esatto poi esatto, poi è n è un è un posto in cui tante persone si riuniscono solo per vedere lo se identico film, boh, a me piace molto quando le persone tendono a incontrare altre persone con la stessa passione alla fine.
E cosa ne pensi È vero, è proprio un'altra esperienza, sei più immerso. Certo. E cosa ne pensi invece di quei film che, uhm, escono solo sulle piattaforme e non escono al cinema?
Ah è vero? Questa questa è interessante anche perché uhm, forse è un peccato
Ti disincentiva dal guardarlo un film se sai che, esce solo sulla piattaforma anziché, anche sul ci anche al cinema?
Ehm, no, non penso, anche perché purtroppo, non vado più spesso al cinema, cioè, un tempo andavo praticamente almeno, forse 3 volte al mese avendo magari anche la carta studente, ora ci vado più raramente magari solo per film che mi interessano nello specifico; ehm, però no, nel dis senso che cerco di sfruttare entrambe le piattaforme sicuramente, ehm, ecco, la cosa che forse è un po' brutta appunto, è quando ci si ossessiona forse, troppo, sullo streaming lasciando perdere anche il cinema, anche perché, ehm, penso che stia un po' morendo purtroppo.
Mh-mh. Ho capito. Certo. Sì indubbiamente è un'in un'industria che sta ehm, risentendo, uhm, della concorrenza delle piattaforme. Infatti proprio per questo ti facevo quella domanda perché, uhm, talvolta sai, uhm, i gli appassionati di cinema si rifiutano di visualizzare i film che, escono solo sulle piattaforme, proprio per disincentivare questa pratica, affinché continuino ad essere prodotti proprio al cinema, in modo tale da, mantenere coesa l'industria cinematografica, ehm
Esatto. Sì. Sì vero, concordo.
niente, mhmm, ti è mai capitato di, uhm, ritrovarti un po' in disaccordo con i finali, uhm, delle stagioni o hai percepito che ci fosse più che altro, una questione lucrativa, uhm, al posto che una che che la l'importanza della storia in sé?
Ehm, no, effettivamente sì è vero, nel senso che, essendo che siamo bombardati da contenuti, purtroppo, uhm, a volte magari, pubblicano cioè, ehm, pubblicano magari serie tv anche se è di 1 o 2 stagioni per vedere come il pubblico risponde e spesso magari poi, la cancellano e quindi magari, ne riproducono altre 10. Ed è un peccato perché, nel senso, cioè io preferirei che ne pubblicassero meno, ma di qualità, cioè non le cancellassero tutte, piuttosto che averne 3000 tutte uguali. Quindi cioè, ormai mi sembra che siamo cioè si ci mettono a disposizione sempre, contenuti sempre simili o comu cioè banalmente, la la stagione di Squid Game, è finita che, molto probabilmente, ne faranno un'altra americana, nel senso, al posto di farne un'altra uguale, con cui cioè le dinamiche saranno per forza uguali, fammene un'altra con un'idea diversa. Magari ci vorrà anche più tempo, però sicuramente, è un contenuto un po' diverso.
Mh-mh, è vero. E infatti Certo. Certo, certo infatti, anche questa cosa che dici è molto interessante. Infatti, mi viene un po' da chiederti, rispetto alla diversificazione, dei contenuti come ti orienti? Perché io spesso, <smacks lips> ehm, sento parlare molte molte persone, del fatto che, ehm, <smacks lips> c'è grande fatica, nel riuscire a scegliere contenuti, perché sono diventati un po' tutti molto simili. Son sempre un po' le stesse vicende, ehm, di poco cambiate che ti fanno un po' perdere la voglia di, ehm, di guardare le serie TV. Tu cosa ne pensi di questo?
E no, pe son d'accordo, nel senso che, se cioè sono sempre stata una un'appassionata un po' di serie TV, film, anche documentari, e ammetto che nell'ultimo anno, non ho guardato niente, e anzi mi sono sposta più su, magari, video su YouTube o, documentari, o podcast; proprio perché, i contenuti, che magari c'erano un tempo, ehm, non sono più cioè i contenuti che c'erano un tempo, erano molto più belli rispetto a quelli che abbiamo adesso secondo me. E' tut tu
Mh-mh. Ho capito, quindi comunque, ehm, risenti anche tu di questa mhmm, di questo calo della del della qualità.
Sì, sì, sì, assolutamente, anni fa era c'erano molte più idee forse, molta più inventiva, e la volontà di fare, magari, anche serie lunghe però elaborate. Ora forse si ha più l'idea di farne poche, corte ma alla fine con tematiche molto simili.
Eh Certo. E qual è stata l'ultima serie che hai guardato?
Era 1 su la storia di Guinness, che alla fine è molto simile ai Peaky Blinders, ed è lo stesso regista, quindi proprio per questo alla fine mi è piaciuta. Ehm sì, sì, sì, s
Mh-mh. Ho capito. E l'ultimo film al cinema invece?
Ehm, era quello sulla ragazzina palestinese.
Ah, ho capito, volev
Ecco, infatti quello è un è uno dei film che, fortunatamente, c'era solo al cinema e, secondo me, deve essere poi visto al cinema perché ti dà tutt'altra emozione, rispetto a guardarlo, mari, sul computer, non c'è forse quella empatia.
Mh-mh. Volevo sapere: cosa co ehm, come l'hai vissuto questo questo evento al cinema? Deve essere stato molto toccante.
Sì, soprattutto perché, poi, era anche in lingua originale, ehm, ed è stato bello, cioè purtroppo, però, magari c'erano poche persone al cinema e che l lo rendeva ancora un po' più triste, il fatto che poche persone non l'hanno non hanno avuto la possibilità o non hanno avuto la voglia di andare a vederlo, però, molto, molto bello, quindi lo consiglio sicuramente.
Mh-mh. Ho capito. Bene, guarda, mi ha fatto davvero molto piacere sentirti parlare di questa tua passione, del fenomeno dello streaming perché è molto interessante conoscere il punto di vista di una persona che, ehm, <smacks lips> ha sviluppato una passione da tanto tempo, uhm, per questo ambito e ha avuto modo di vederne un po' l'evoluzione. Quindi ti ringrazio davvero molto per aver risposto a tutte le mie domande.
E grazie a te per avermi fatto queste domande. Cioè come dicevo prima, mi piace discuterne parlarne, quindi è proprio bello pa parlare della propria passione e condividerla.
Hai ragione, a presto!